Tabii. Ya, aslında şöyle, m tatlı annem falan çok yapmazdı ama bizim evde, hemen hemen her evde olan, böyle, bir "abur cubur dolabı" diye bir şey var.
Ay, tabii. <chuckles>
Yani, o da, böyle, babam da hiç eli boş durmaz, böyle. A bir de şey yapar babam, böyle, alır, böyle, 1 paket bir şey, atıyorum işte, o dolaptan, 3 tane alır içinden, paketi ortada bırakır. Ya, o paket, hani, dolapta olsa canım çekmeyecek, gözüme batmayacak. Ya, ben bu yüzden, böyle, aile evine gitme sürelerimi falan azaltıyordum, böyle, hani, sırf onlarla şey yapmayayım diye. Çünkü, eee, y 2'sinden 1'ine irade koymam lazım. Ya onlara gitmeyeceğim, ya gördüğüm şeyi yemeyeceğim. Gördüğüm şeyi yememek başta da çok zor olduğu için gitme sıktığımı azaltmıştım. Eee, sonradan, tabii, artık bunu kazandım. Artık, böyle, hani, biri burnumun ucunda da bir şey yese, şu an o kadar çekmiyorum. Eee, artık biraz, tiksindim herhâlde tatlıdan, bilmiyorum.
Ay! Hı hı. <chuckles> Görmeyeceksin, belki de. Ah, inanılmaz. <chuckles> Gerçekten. Hı hı. E, süper gerçekten bu. Nefsine, n evet, bahsettiğim bu nefse hâkim olmak, ııı, zor ve bunu başarabiliyor olman gerçekten çok kıymetli. Peki, ben, o zaman, bir şey soracağım. Bu tatlı krizlerini bir kenara bırakılacak olursak, bunun yerine alternatif kullandığın şeyler var mı? Hani, çünkü, eee, evet hayatından çıkardın, çok da güzel bence. Hani, ııı, umarım ben de yaparım aynısını ama böyle bunun yerine, ııı, tatlı canın çektiğinde yediğin, ııı, şeyler var mı? Ne bileyim, bu yoğurda meyve koymak olur ya da hurma yemek olur, biraz daha böyle şekerli. Neler tercih ediyorsun?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Aslında şöyle, eee, bunları da deniyordum, alternatif bir şeyler yemek, falan. Eee, buradan, eee, nefsi köreltmek için bence canın ne istiyorsa onu yemen daha doğru. Çünkü şu, benim çok başıma geldi. İşte, eee, efendime söyleyeyim, ya, çikolata yemeyeyim, işte, yulaflı, meyveli bir şeyler yiyeyim, yok, onu yemeyeyim, işte, kuru yemiş yiyeyim, hurma yiyeyim. Abi, onu yiyorum, sonra bir daha canım çikolata istiyor. Çünkü benim canım çikolata istiyor. Tatlı bir şey istemiyordu. Orada gördüğüm şeyi istiyordu. Dolayısıyla, bu sebepten dolayı, ben bu şeyleri bıraktım. Iıı, yerine alternatif bir şey yemeyi bıraktım açıkçası. Iıı, durduk yere, he ikisini birden yemiş oluyorum. Iıı, o yüzden, dediğim gibi nefis, nefsi köreltecek kadar bir şey yemekte ben hiçbir problem görmüyorum. Sadece bunun alışkanlık hâline gelmemesi lazım. Yani, her gün üst üste yapıyorsan bir sıkıntı var, benim açımdan. Ama, böyle, 3 günde 1 canın bir şey ister, yersin. 4. gün, canın başka bir şey ister, onu da yersin ama yani bu, tekrar etmemesi lazım. Hani, üst üst üste 2 gün de olur üst üste 3 gün de olabilir. Özel bir tatile gitmişsindir, misafirliktesindir. Ama bunu, haftalık, planlı olmayacak.
Evet. Hıı. Hıh, değil mi? <chuckles> Ay, <chuckles> evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. E, tabii. <chuckles> Kesinlikle. O zamanlar, imkânsız zaten uygulamak, resmen.
Tabii, tabii, yani. Hayatın tadını da çıkartmak lazım birazcık. Ama, eee, o dengeyi şey gibi kurmak lazım, işte, hani, özel bir durum var, hani, ben, eee, buraya çok sık da gelemiyorum, atıyorum veya işte arkadaşlarımla bir araya gelmişim. Orada bir şeyler yiyip içerim, onları hiç problem etmem. Ama bunu düzenli hayatıma eklememek için, hani, ne yapılması gerekiyorsa, onu yaparım aslında.
Hı hı. Gerçekten öyle olması gerekiyor.